Certo. <clears throat> Beh sai, credo che, mhmm, magari quando senti che, ehm, avi mhmm, ti rispondono così, ehm, invece di incassare o di rispondere in modo, mhmm, di pancia, no, quindi, ehm, immediatamente, magari prenditi 1 secondo di riflessione, e, mhmm, guardali e e e magari, mhmm, fermati un attimo, ritorna in connessione con te stessa e poi rispondi. Magari fai un respiro, in modo da gestire un attimino quest'ansia, ehm, e poi insomma pensa che sono persone normali, cioè è inutile che se la tirino tanto, che facciano i super fenomeni perché, ehm, veramente, mhmm, non capisco perché si debbano considerare superiori a te, assolutamente. Guardali un po' anche da questo punto di vista, cioè alla fine che cos'hanno di più di di te? Eh, di cosa si devono vantare? Che han fatto il il liceo scientifico? Okay, va bene, vogliamo vedere come sarà la loro vita fra qualche anno, dopo l'università, quanti troveranno un lavoro? Se guadagnerai magari di più tu, che hai fatto una scuola, ehm, tecnica e puoi andare a lavorare anche in ristoranti importanti, ancora di più dopo aver fatto una carriera universitaria, piuttosto l che loro? Cioè la vita poi dopo, ehm, n non sappiamo cos'è, quindi veramente, io penso che tu sia una persona, che merita tutta la dignità del mondo.
Mh-mh. Mh-mh. Hai ragione. Guarda io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, perché è veramente da tanto tempo, che mi tenevo dentro questo argomento e e diciamo che ci ho sofferto parecchio, mentre te mi hai ascoltato veramente con tanta premura, mi hai dato dei consigli veramente ottimi, che sicuramente metterò, ehm, in atto e spero che vada sempre per il meglio. Grazie.
Ma sicuramente guarda, ti sono vicina, e per qualunque cosa sono qua per ascoltarti. A presto.